Me conta, qual foi a melhor comida que já experimentou viajando?
Melhor comida, aí, foram algumas mas assim eu eu tenho uma lembrança de uma viagem que eu fiz pra Barcelona, e a gente já estava cansada, assim, eu fui com a minha prima, a gente já estava cansada, assim, a gente tinha ido no, eu acho que foi esse dia não não lembro bem, a gente tinha ido ver jogo do Barcelona, e estava lá o <chuckles> o Messi, a galera, o Piquét, muito legal, e aí depois nós paramos na na via mais importante eu acho que era diagonal, enfim não lembro, e fomos comer umas, hum, ai como fala, eh, de cordeiro aquelas cos costeleta de cordeiro.
<laughs> Uhum. Aham. Ai que legal. Nossa se divertiram então. <laughs> Nossa.
Com o molhinho de maçã com canela, maçã com canela.
De maçã? Olha que diferente assim, né, maçã com canela o molho.
É assim, no no Brasil, eh, no Outback geralmente vem aquele molhinho agridoce, quando você pede a cos
Ah, verdade.
Era, eu acho que aquilo combina muito com essas carnes mais, enfim, caras, diferentes. Mas assim, é uma coisa que depois eu tentei reproduzir em casa. Fica parecido, tentei, fazendo
Uhum. Jura? E aí ficou ficou bom? Chegou quase lá no ponto como que foi?
Quase lá. Mas, assim, a lembrança; a memória desse prato, ficou Barcelona, esse dia. Foi acho que a melhor coisa de Barcelona foi essa sensação.
Sim. Nossa! A melhor coisa de Barcelona.
Sim. Eu dou muito valor pra pra sensações. Quando você tá em uma viagem. Tipo textura, sabor. Então, eu acho que você tem que colocar, eh, não não pode viajar e comer só no McDonald's, entendeu. Você tem que experimentar sim.
Uhum. Sim. Entendi. Então pra você, uma viagem ela tem que ser gastronômica também. Boa comida, bom tudo.
Ela tem que ser gastronômica, por quê? Porque depois que o tempo passa, o que fica é o sabor. É o gosto, entendeu. Então.
É verdade. Fica aquela memória assim, né, da comida. Do que você sentiu quando você comeu.
Sim. É. Isso. É por aí. Então, é é um prato que eu sempre lembro.
Uhum.
Uhum.
E era foi num restaurante, não foi?
Foi num restaurante a gente estava assim com medo: "E essa conta? <laughs> Vai vir muito alta. Ai, meu Deus! Deixa! Vamos viver." <laughs> E a vida é uma só. O cartão tá aí pra isso. <laughs>
<laughs> E a vida é uma só. <laughs> Ai, muito bom! Daí paga e depois vê como paga o cartão. <laughs>
O universo sempre traz. Ele traz a a a resposta. Então, é sem preocupação mesmo. É. Recentemente eu fui pra Turquia.
Entendi. Olha! Diferente.
E na Turquia, os sabores são muito diferentes do que a gente tá acostumada, né. É, bastante tempero, bastante carne. Café da manhã lá é pepino. Tem pepino sempre. Assim, nossa! Aí, eu lembro que eu liguei pra pra uma amiga minha e falei assim: "Nossa, café da manhã aqui é pepino." E essa minha amiga, ela trabalhava num hotel. Aí ela falou assim: "Nossa! Agora eu sei porque que no hotel que eu trabalhava tinha pepino no café da manhã. Eu não entendia."
Uhum. Nossa! <laughs> Sim. Agora fez sentido! <laughs>
Agora fez sentido. É.
Mas, era pepino e mais o quê? Por exemplo, assim.
Pepino. Aí tem uma linguiça deles lá. Mu muito muito bolinho, assim de queijo, iogurte.
Nossa! Uhum.
Muita fritura também. Muito assim, uhum.
Mas assim era isso que eu ia falar, justamente. Umas coisas meio pesadas, né, para o café da manhã.
Também acho, mas, enfim. Eu acho que eles não sei se eles acordam mais cedo, e aí o café já tá algumas horas depois. Fiquei sem essa percepção.
Ah, OK. Mas você provou, esse café da manhã, assim, mais pesado? <laughs>
Provei tudo. <laughs>
E gostou?
Ah, eu gostei. Assim, eu geralmente no meu dia a dia não tomo café de manhã. Eu já já faço meio que um jejum; pulo para o almoço. Mas como você tá viajando uhum.
Ai, jura? Não come nada de manhã então.
No geral, não. Mas quando a gente tá viajando, tá incluso também, né. Hum. Aí.
<laughs> Quando tá incluso, aí não tem desculpa pra não comer.
É. Isso. Aí tem um dia longo, n né, pela frente. Mas, assim, fui muito feliz nessa viagem pra Turquia, em termos de comida em em em todo o termo, mas em termos de comida também. Muito bom.
Uhum. Sim. Mas e se você pudesse comparar, justamente com essa costeleta da de Barcelona e a comida da Turquia. Qual que você acha que foi a melhor entre as 2?
Uhum. Uhum. Não não dá pra pra pra comparar assim, porque é muito diferente. Mas, na Turquia, tem uma comida que eu comi agora eu gostei muito. Que chama Kebabı Testi Que é é uma carnezinha você pode escolher, né, carne, frango ou vegetais. A gente comeu carne, de boi, e a c era uma carne; ela fica num pote de barro, e num fogo bem alto. Às vezes até serve pra você pegando fogo, e depois essa essa esse potinho de barro, você quebra, e abre num prato bem quente, e fica meio que fervendo na sua frente.
Uhum. Oh! Uhum. OK. Hum. A carne fica fervendo na sua frente?
Fica. Fazendo aquele barulhinho assim.
Gente, mas que diferente isso!
Muito diferente, né. Muito legal. E muito ro muito saboroso.
Mas era carne com o quê?
Tomate, pimentão, muitas especiarias.
Ah, era mais com molho, assim, por exemplo, não tinha um acompanhamento, por exemplo, um arroz ou algo assim.
Uhum. Ah. Ah, não. Aí você pode pedir à parte. Geralmente vem um pão aquele pão pitá, e o arrozinho com lentilha também vem agora uma delícia, que eu tentei recriar em casa também. Fui eu, recentemente, pra Turquia. A sopa de lentilha deles é maravilhosa.
OK. Uhum. <laughs> Jura? A sopa de lentilha?
Não tem igual. Eu nunca tomei uma sopa tão boa na minha vida. <sighs> Hum.
Você chegou a ver como eles preparam, pra ver essa diferença, assim, no sabor?
Eu comi, né, ver eu não vi, mas eu fui na fui na internet procurar a receita, porque eu tentei fazer em casa, eles têm um truque, quando f vai, eh, quando serve a sopa, vem com uma rodelinha de limão, então você tem que espremer o limão ali, na sopa.
<laughs> Olha. Ah, dentro da sopa então vem o limão junto, separado, mas aí você vai espremer o limão e come, é isso?
Uhum. Isso, é isso. Nunca tinha comido sopa de ervilha assim
Interessante.
com limãozinho.
E você acha que esse limão realmente deu um toque assim na sopa?
Realça, porque eles colocam muitas especiarias também, coloca cominho, coloca, eh, pimenta preta, tem uma pri pimenta do, ai, não sei se é ai tem uma, alepopo não como chama? Alepopo, porque tem uma pimenta de uma região lá que eles colocam nessa sopa, e fica delicioso, muito ba
Mas esses temperos eles são, assim, fortes? Porque parece ser forte, né.
É forte, só que como a lentilha tem um sabor bem bem forte, eles não se sobressaem à lentilha, o que se sobressai depois é o limãozinho, então fica aquela coisa ali, né, e e eles batem muito, então fica líquida, não fica tão grossa.
Ah ok. Uhum. Entendi, então acaba que na mistura final, assim, digamos, acaba que o molho não fica tão forte quanto parece que ficaria né pela quantidade de especiarias.
Uhum. É, não fica. Isso, e muita pimentinha depois em cima, ervinhas também, é muito bom, é muito bom essa
Olha interessante, mas e na carne, eles também colocam essa quantidade toda de especiaria?
Uhum. Não, sabe que eu comi esse prato lá 2 vezes, foi assim: "É se eu vou comer aqui, é melhor aproveitar né, então esse pe esse prato da do potinho de barro". Eh eu senti que em casa se você fizer uma carne picadinha com tomate, pimentão, tipo aquela carne de panela, fica parecido. Não achei muito diferente não.
<laughs> Sim. Uhum. Ok, então é algo, assim, reproduzível.
É reproduzível, sim. Hum.
Interessante. Já a carne da Argentina também é reproduzível? <chuckles>
Uhum. A carne da Argentina não. <chuckles>
Não. <laughs>
Eu já estive na Argentina também, melhor lugar para comer churrasco, muito bom. Aí fiquei com
Ó, é verdade porque você comentou da carne, né, de Barcelona sendo que a carne na Argentina também é muito famosa.
Uhum. A carne e o doce de leite. Nunca mais na minha vida eu comi um doce de leite tão bom igual o que eu comi na Argentina.
É verdade. Nossa deve ser muito bom mesmo.
Hum. Muito bom, muito bom.
E a carne então da Argentina comparada com a de Barcelona? <laughs>
Assi não tem comparação.
Não tem como?
Não, não tem comparação, porque são experiências diferentes e cada uma complementa ala ali o seu dia, né. Eh, na Argentina também quando eu fui a gente comeu muito bem, eh, e olha que engraçado eu fui para a Argentina e para Barcelona no mesmo ano.
Uhum. Nossa teve ali meio que 2 experiências espanholas, né, digamos.
Uhum. Uhum. Barcelona, Buenos Aires, tudo bem. <laughs>
no mesmo ano. <laughs>
Sim, foi bem, eu gosto muito de viajar, né, então assim são são experiências interessantes.
Ah muito legal isso. É, tô percebendo que gosta bastante de viajar, né, Barcelona, Argentina, Turquia.
Sim. Uhum. É, graças a Deus <chuckles> sim, eu gosto muito. <laughs>
<laughs>
Que venham mais.
E você já chegou a ir, assim, ainda mais para Ásia, por exemplo, Japão, China, que acaba tendo ali comidas ainda mais diferentes?
Ainda não. Primeira vez que eu fui para Ásia foi agora na Turquia, né, que eu fui para Capadócia. E foi uma experiência, assim, já de outro mundo, você chega meio que impactada porque a a geografia, a a vegetação é totalmente diferente. Então, teve um momento no nosso primeiro passeio quando eu f subi lá num num viewpoint do miradouro eu falei assim: "Não!" eu fiquei extasiada de tão feliz, falei assim: "Nossa!".
Uhum. Uhum. Nossa que legal. Uhum. Nossa, imagino. Deve ser uma sensação bem única mesmo né?
E que No fundo, assim, o vale rosado, sabe? Nas pedras rosas e o sol batendo, aquele negócio brilhando, hum, eu nunca vi uma coisa assim, muito lindo.
Ai que lindo! Nossa só imagino realmente deve ser uma cena incrível né. Parece até de mentira. <laughs>
E ali, passa Parece, parece que você está vendo um filme e fala assim, e ali a gente pôde tomar um café. Lá o café eles colocam pistache pistache ué. Eu nem sei falar mais, pis ai. Aham, tudo lá tem pistache, tudo. A sobremesazinha deles, a e o café vem do Brasil, acredita?
Olha. Jura, no café? Nossa eles importam do Brasil? Que curioso!
Importam. Porque lá tem muito chá, mas o café tem que vir de outro lugar, então geralmente vem do Brasil.
E vem de longe então, né?
Vem de longe. Aí o café eles colocam um cremezinho de pistache, fica muito bom, muito bom.
Nossa, essa mistura realmente, assim, é interessante, né. Porque não acho que é tão comum você pensar em misturar o café com pistache.
Uhum. Tudo lá tem pistache, esse esse chocolatinho do Kinder, que acho que é Kinder Bueno que chama, aqui tem uma "nutelinha" dentro, lá eles têm com pistache, com creme de pistache.
Uhum. Nossa pelo jeito é realmente tudo que eles podem, eles estão colocando pistache, então.
Tudo. Tem barrinha de cereal também. Tudo com pistache, tudo. Tudo. Todo tipo as sobremesas.
Uhum. E todas essas lembranças, né, que você tem assim relacionadas com a comida desses lugares. Você acha que isso acabou virando uma lembrança afetiva mesmo pra você?
Sim, com certeza. E essa viagem agora pra Turquia, eu fui com a minha mãe, e ela gostou, ela gostou muito, assim, foi uma coisa que eu pude proporcionar pra ela. E esse sabo e ela ela gosta muito de comer. Então, n não dá pra fazer uma viagem sem parada pra para as refeições. Tem que ter "regradinho". Então eu fiz essa viagem muito virada pra minha mãe, né, então a gente
Ah que legal! Uhum. <chuckles> Sim. Ah mas que legal! Mas você também parece gostar muito dessa parte gastronômica, então quem sabe você não herdou isso dela, né?
Ah eu aprendi, sabe, que eu gostava muito de explorar o lugar, então eu ficava an andando o dia todo conhecendo. Só que agora também tô mais velha, né, normal. Você eu aprendi a a aproveitar mais o o aproveitar é é o o o fazer nada aí na Itália né, o dolce far niente. É o que que não é o nada, né, é você comer na verdade, é você, eh, estar naquele momento, e é quando é quando você conhece mais a cultura do lugar, na verdade, é é na comida.
Uhum. <chuckles> Pois é. Sim. É verdade. Você tira aquele momento assim pra aproveitar a comida o lugar então é igual você falou sobre sim, que nem você falou sobre a comparação né que não dá para comparar um lugar com o outro, porque é toda uma experiência diferente além da comida ser diferente, a experiência que você tá vivendo é outra também.
Que também é uma viagem, que também é uma viagem. Uhum. Totalmente diferente. Na Turquia agora a gente foi em um restaurante, e ele era dentro de uma de uma uma gruta, uma chama lá chaminé de fada. E tem toda essa energia dentro de uma gruta e a gente podia sentar no chão. Então eu sentei no chão numa "mesinha" Uhum. Mas precisa ir
Uhum. Nossa dentro de uma gruta mesmo? E comia no chão. Nossa bem bem diferente isso!
Bem diferente, e
E como que foi essa experiência? Você gostou?
eu adorei. Foi assim bem a as "entradinhas" também aí vem muita berinjela, muito "queijinho".
<chuckles> Olha, hum. Parece bem bom.
Teve uma lá com muita pimenta, não consegui comer. Mas, de resto
Poxa. <chuckles>
de resto estava delicioso, aí eu pedi um carneiro. Acho que era carneiro que chamava, com uma "batatinha" estava delicioso também veio esse "arrozinho". A sobremesa foi uma baclava, que é a sobremesa deles com massa folhada, pistache, e um sorvete de requeijão.
Oh! Nossa! Uhum. Sorvete de requeijão?
Uhum. Sorvete de requeijão. <chuckles> Diferente, né?
Nossa! Be essa é realmente bem, bem diferente.
Pois é. Daí fica assim, né, fica gravado essas coisas, eh, eu gosto das cidades.
Com certeza! E olha muito obrigada pela conversa. Muito obrigada por compartilhar, né, todas essas experiências que você teve comigo.
Nossa, muito obrigada também, foi um prazer. E, gosto sempre de poder compartilhar aí essas experiências também. Eu acho que sempre agrega. E, assim, falar de comida, né, é muito bom. <laughs> Obrigada.
Sim. Uhum. <chuckles> Com certeza. <laughs> E até a próxima.
Obrigada. Até, obrigada.